Eee gini, kalau kalau misalkan untuk untuk durasi itu, wah, itu kadang-kadang selesai makan pun kita masih lanjut ngobrol gitu. Tapi tapi, eee untuk, apa namanya, kebiasaannya sendiri, itu ya lebih banyak pada sa pada saat misalkan nih, kita dipanggil kan, eee, "Ayo makan!" gitu. Nah dari situ udah tuh makan, sambil makan kita ngobrol gitu. Walaupun kan dulu kan ada kata orang tua, kata kakek nenek kan kalau makan jangan bersuara gitu.
Mmm, mhm. Mhm. Hmm. Oh. Mmm, mhm.
Nah kalau i kita sih bodo amat. <laughs>
<laughs> Malah, eee, waktu, eee Kakak yang ngajarin, ya. <laughs> Eee, oke oke oke. Nah, eee, a ada makanan atau cemilan khas enggak nih pas lagi kayak ku ngumpul tadi tuh, ngobrol-ngobrol sama, eee, keluarga Kakak tuh?
Iya.